Hı hı, hı hı. Yani, çünkü bir ortak değer, kültürel bir kod, birlikte, eee, aynı motivasyonla, eee, bir araya gelmek için bir sebep, değil mi? Eee, dolayısıyla evet tabii ki aile bağlarını, ııı, muhakkak, ııı, kuvvetlendiriyor. Bir de nostaljik bir anı olarak da ya da hani, ne bileyim, mesela, hele ki yurt dışında büyüyen çocuklara hatırlatmak, unutturmamak için de bir bahane oluyor sanıyorum o kültürel kodu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, bende, eee, hem kendi kültürümle alakalı olan bayramları devam ettirmeye çalışıyorum olabildiğince. Hem de, eee, işte benim de ailemde farklı, emm, kültürler var, eee, sonradan edindiğim, eee, onları da yaşatmaya çalışıyoruz. Biz biraz, böyle, hani, olabildiğince bu tip, ııı, kültürleri, eee, sevdiklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
hem aile bağlarını, eee, güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Hem böyle bir, eee, bir ritüel oluyor, bir kültür oluyor. Bunu arıyorsun, değil mi? Yani, eee, yapmak istiyorsun. Eee, birbirine bağlıyor insanları. Benim hâlâ hoşuma gidiyor yani.
Evet. Evet. Evet. Evet. Yani, aslında, sanıyorum, daha, emm, ergenlik çağında, çocuklukta çok anlamıyoruz, çocuklukta sadece, hani, o eğlenceli, çoğu zaman eğlenceli falan ya da böyle, ailenin bir araya geldiği bir şey. Sonra ergenlik çağında biraz sanıyorum o her şeye isyan dönemi geliyor ya, onunla birlikte bunu beğenmemek, bu kültürel şeyi sürdürmeyi anlamsız bulmak gibi bir, e Değil mi ya Hemen hemen herkesle benzer bir şey oluyordur diye düşünüyorum. Çok bunu başka bir biçimde yaşamayan, eee, aileler dışında. Eee, dolayısıyla ben, mesela, kendimde de hatırlıyorum. Daha böyle ergenlik dönemimde bunu anlamsız bulup, somurtup, "Öf gene, iii, bir sürü misafir gelecek, gene ben bir sürü misafirliğe gideceğim, onun elini öp, bunun elini öp." falan gibi biraz daha olumsuz yaklaştığım bir dönem vardı. E, çocuklarda da bunu şu anda görüyorum. Evet.
Hı hı. Evet. Eee, biraz uzak kaldığımız bir dönem oluyor değil mi, böyle, bir? Sanki, ımm, kaçıyoruz. Hepimizde oldu. Evet. Hı hı. Hı hı. Hepimizde oldu o dönem. Hepimizde oldu. Ama sonra bilinçlendikçe, eee, böyle, daha çok, ııı, sarılmaya çalıştık.
Evet.
Eee, ben de tabii şu anda başka bir ülkede olduğum için eskisi kadar, mesela, eee, bu tip özel günlerde bir araya gelemiyoruz maalesef. Ama, eee, ben de bunu şöyle yaşatmaya çalışıyorum. Eee, ben aileme yakın olduğum zamanlarda, güzel böyle bir yemek etkinliği yapıyoruz. Eee, hep beraber bir sofraya oturuyoruz, sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz. Hani, o, bayram olmasa da o gün, eee, sanki o günmüş gibi böyle, eee, yaşatmaya çalışıyorum. Sen de yapıyor musun böyle şeyler? Hani a eee, ailenle bir araya geldiğinde neler yapıyorsun? Böyle yemekler mi yiyorsunuz?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Evet, peki şeyi soracağım sana: Eee, yurt dışında yaşadıktan sonra, yaşamaya başladıktan sonra Türkiye'yle karşılaştırdığında bayramları sahiplenmeleri açısından bir farklılık gözlemledin mi? Eee, çünkü ben çok kısaca söyleyeyim, şeyi gözlemleyebiliyorum: Evet, benim yaşadığım ülke Katolik bir ülke ve biraz, hani, eee, dinle ilişkisi daha yakın olan bir ülke ama bu dini bizim, ımm, anladığımız anlamda ele aldıkları anlamına gelmiyor gözlemlediğim kadarıyla. Biraz daha, eee, böyle, hani, ımm, nasıl diyeyim, muhafazakârlık anlamında değil ya da dini vecibelerinin tamamını yet yerine getirmek anlamında değil de dini daha bir araya gelmek için kültürel bir, eee, araç olarak kullanıyorlar. Eee, dolayısıyla din onlar için, yani, örneğin kilisede dua etmek, bizdeki, eee, aaa, işte, ne bileyim, her gün camiye gitmek ve camide namaz kılmakla, eee, eş değer bir şey gibi değil. Biraz daha kültürel, eee, bir şey gibi ve bayramları da böyle ele aldıklarını görüyorum. Dolayısıyla da çok daha bayramı kültürel bir etkinlik, bir sürdürülmesi gereken onların bir parçası gibi ele alıp, hani, bizdeki gibi "Ay bayram tatili, haydi, eee, hemen bir tatile gidelim." gibi değil de daha ziyade, evet, hakikaten aileleriyle o günleri birlikte geçirmek üzere kullandıklarını görüyorum. Sen ö göre hı hı. S
Hı. I hı. Hı hı. E, he. Evet. I hı, hı hı. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. I hı. Hı hı. Evet, daha, daha kültürel. Daha, eee, kültürel olarak yaşıyorlar. Yani, Hollanda'da da bu böyle. Eee, açıkçası, eee, gayet de güzel yaşatıyorlar o günleri. Eee, önemsiyorlar, bir araya geliyorlar. Çok önemli bir araya gelmek, işte, Noel zamanı özellikle, o Noel yemeği çok önemli. Eee, insanlar tatile gitmiyor o gün. Eee, aileleriyle bir yere gidiyorlar, giriyorlar. Eee, Türkiye'de bu biraz böyle, eee, sanki son zamanlarda biraz, eee, dejenere oldu bu bu tip, eee, bayram, emm, etkinlikleri. İnsanların
Evet. Hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Hı hı.

I hı. Tabii, artık kısıtlı bir zamanda bir araya geldiğimiz için, eee, ve, hani, belli periyotlarla, hele ki, eee, bu sene ben birazcık da uzattım maalesef. Çeşitli nedenlerle gidemedim Türkiye'ye, eee ,ama tabii ki bir kere, hani, bir, eee, önce, eee, aile annemin evinde bir büyük yemek. Sonra ardından, eee, başka evlerde, anneannemin evinde bir yemek, işte, arkadaşlarımla bir yemek gibi daha çok yeme içme odaklı oluyor mecburen. Eee
Kahve mi içiyorsunuz, ne bileyim Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, işte, eee, keyifli oluyor, değil mi? Bu yeme içme odaklı hem bir araya geliyorsun. Bu bir gelenek aslında bu yeme kültürü. Eee, özellikle Türk toplumunda. Eee, bana da bayramları hatırlatıyor. Bayramlarda böyle aşırı derecede yerdik, ya, böyle, gün sonunda falan, hani, fenalaşma boyutunda. Eee, çok çeşitli lezzetler denerdik. Birçok insanı görürdük o gün. Birçok insanın evine gidilirdi. O her gittiğin evde yemek yersin falan böyle. O bir, iii, ritüel bir kültür, güzel bir kültürdü. Tabii, birçok insan göçtü gitti hayatımızdan.
Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.
Bu da var tabii.
Eee, tabii, Bir de o var, değil mi? Eee, bayramlarda bir de mezarlık ziyareti var. Iıı, yani, eee, onları anmak, ııı, gibi. Eee, tabii, o da bir Türk toplumunun özellikle, eee
Hı hı. Evet. Türk toplumunda bu, uuu, olan bir, eee, ritüel. Yani, bu, bu arada Avrupa toplumunda da var. Eee, bu ölüler günü diye bir, eee, kasım ayında bir dönem var, Amerikalılar'ın da kutladığı. Avrupa'da da vaz var bu kültür. Iıı, sevdiklerinin, kaybettiklerinin, eee, şeylerine, anıtlarına gidip, mezarlıklarına gidip, işte, çiçek bırakıyorlar. Eee, kimisi için çoğu insan için güzel bir kültür. Bazı insan, eee, hoşlanmıyor. Eee, saygı duyuyorum. Kişiden kişiye değişiyor tabii ama o da bir, tabii bir, emm, bayramların vazgeçilmezi aslında Türkler için.
Hı hı. Evet. Ha, evet. Evet, burada bizde de var. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.

Bence, yani, o izin günleri eh ııı, arttırsalar da Türkiye'de, bence yine insanlar bayramlarda <chuckles> bir yerlere tatile giderler. Kesinlikle öyle. Bence değişmesi gereken, dediğin gibi, insani çalışma şartları, eee, işte, haftada çalışılacak saat sayısının, gününün farklı olması. Yani, insanlar, eee, Avrupa'da 4 gün çalışıyor. Türkiye'de 6 gün çalışıyor. Cumartesi dâhil çalışıyorlar. Belki de, eee, öyle bir şey olursa dediğin gibi, iii, işte, insanlar 4 gün çalışır. İşte, eee, 45-50 saat değil de, atıyorum 32 saat çalışırlarsa, eee, belki de o zaman, işte, o hafta sonları da tatile giderler, rahatlarlar ve bayramları bayram gibi belki yaşayabilirler ama farklı etmenler de var bence. Yani, iii, sadece bu değil diye düşünüyorum. Eee, aşırı derecede yozlaşma ve, eee, dejenere olma durumunun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Umarım bu bir geriye dönüş olur yakın zamanda ve eski bayramlar, ııı, tekrar aile bağlarının kuvvetli olduğu eski bayramlar yaşanır diye, eee, umut ediyorum.
Öyle mi diyorsun? Hımm. Hımm. Evet. E evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Muhakkak. Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet, eski bayramlar deyince aklıma Barış Manço'nun şarkısı geldi. "Bugün bayram." <chuckles> "Erken kalkın çocuklar." Evet. Hakikaten de öyleydi gerçekten. İşte, bayram kıyafeti vardı, alınırdı, ııı, ve bayramdan önce asla giyinmezdi o ayakkabılar, o elbiseler. Eee, şimdi, yani
Erken kalkın çocuklar. O yaşamış o günleri yaşamış biri olarak, yani, birileri olarak sen ve ben, eee, dün gibi aklımda aslında
Eve Hı hı. Evet. Evet. Güzeldi. Eee, p şeyi hatırlıyor musun peki? Eee, mendille bayramda el öptüğünde mendilin arasına b b bayram bahşişi, bayram parası verilirdi, büyükler küçüklere verirdi. Sen ona denk geldin mi? <chuckles> Evet. Benim adıma da gerçekten. Bir de şey
ve çok güzeldi. Keyifliydi. Ya, harçlık zaten en güzel, en eğlenceli kısmıydı bizim için, benim adıma yani. Eee, <chuckles> eee, bir gece öncesi uyu uyuyamazdık. Yani o harçlık, ııı, alacağız, gezeceğiz, el öpeceğiz. Eee, çok güzel bir ritüel, eee, olabildiğince, değil mi?
Evet. Evet, evet. Evet, bayram harçlığı veren akraba vardı, vermeyen akraba vardı. Onu da bilirdik, değil mi? <chuckles> Evet, ama onlar da şeker verirdi, çikolata verirdi. <chuckles> Gene de güzeldi.
Vermeyen akrabaları lanetliyoruz. Buradan 1 kez daha. <chuckles> Yok, abi şiko çikolata, şeker değil, yani bize bir para lazım. <chuckles>
<chuckles> Evet, doğru. Doğru.
Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Imm, umarım güzel bayramlara eee, güzel bayramlar yaşarız önümüzdeki günler
Evet. Evet, inşallah